そうかもしれないです。美味しいもの食べようとしてるのかな。なんか、好きっていうか、誰も私に作ってくれないですからね。私が作るしかないんで、ま、そうで
ああ。 <laughs> ああ、ま、何て言うんでしょう、やるやる気が出てる感じですかね。
やる気は出ているかな、あの、なんか、健康的な食事しようっていう風に心がけていて
ああ。
ま、それの延長上って感じかな。あと旦那さん食べてくれたらやっぱ嬉しいし。
なるほど。ちなみに旦那さん、こう、急にこれが食べたいとかって言い出したりとかってあります？
うちの旦那さん、それが無いんですよね、逆に。
ああ、それはいいことですね。となると、そうですね、結構、あの、ま、そういうことがないということでしたら、ちょっと、あのあの、そうですね、もう結構、多分、あの、な冷蔵庫に何々がないってなっても、多分困ることって、多分比較的少ないと思うんですよ。
うん。 うん。 うん。 うん、全然ないですね、なんか、あの、君が食べたいものを食べ食べたいみたいな感じのことしか言わないんですよ。うんうん、いいんでいいのかなんだか、いいん恵まれてますよね。恵まれてますよね、きっと。そうなんですけど。
あっ、いいですね。はい。となると <laughs> ま、ま、苦労はしないっていう点では、ま、いいいいかなという風に
んまあね、ちょっとそっけないっていうのはあるんですけど、うん。
そっけないのは、ま、確かに気になるかもしれないですね。えっと、そうですね。となると、あの、ま、あの、買いすぎちゃうよりは多分買い買いなさすぎる方が、ちょっと、あの、多分、どちらかというと、あの、安定しするのかなという風な印象を受けたんですね。
うんうん。 はい。 そうですね、買い控えってことですよね、結局。
なので、その、あの、ま、足りなかったらその時に買いに行けばいいみたいな風に、こう、まい気持ちを持つっていうのはどうでしょうか？
うん。